صدّقني ما فيش catalogue والله، ليه ما بتسمعش أو إحنا ما عمومًا ما بنسمعش عن ناس باباها شيخ جامع ومامته قاعدة لهم في البيت وما بتشتغلش و
ما أنا ف ما أنا فاهم أنا ما أ ما أقصدش أنا ما أقصدش كده، أنا أقصد اللي هو دي فترة الفترة 4 سنين دي فترة اللي هو بيتكوّن، شخصيته بتتكوّن في الفترة دي، هو لسه طفل صغيّر شخصيته بتتكوّن ف فسلوكُه يعني هو ب يمكن يتأثّر بأقل حاجة ممكن يشوفها أو يسمعها، فاهمة قصدي؟
آه. أيوه ما أنت معاك حق، ما أنا برضه مش سايباه في في حتة أنا مش ضامنة فيها، فاهم، ما هي حتة مكان زي زي مدرسة كده بس على شكل صغيّر شوية، فاهم، في أ في مِسّات آآ، بيعلموهم قرآن، بيعلموهم أحاديث، بالعكس ده أنا
إمم. يعني بتحاولي بتحاولي كُلّ يوم مثلًا أخر الليل كده تفهمي منُّه إيه المواقف اللي حصلت النهارده، هل سمعت حد بيقول حاجة مش طبيعية، أنت سمعتها آآ، سمع حد بيقول مثلًا شتيمة مش كويسة حاجة بتاع، كده، لإن ممكن حتى حتى لو أص أ-أ قول لِك على حاجة حتى لو هو مثلًا في مكان آآ، في مدرسة نضيفة أو مكان نضيف آآ، أي مكان في الدنيا ممكن يكون فيه ناس مش كويسة ووحشة، فهو ممكن يكون سمع حاجات مش كويسة، فأنتِ بتحاولي بتحاولي تسمعي منُّه هو شاف إيه في ك في يومُه وسمع إيه كده يعني؟
آه طبعًا. إمم، إمم. أنا هاقول لك على حاجة برضه أيوه طبعًا، وارد. وارد. أيوه طبعًا، يعني باسأله بطريقة غير مباشرة شوية يعني، الأسئلة اللي هي ال اللي أنا شاكة فيها ممكن أجيبها له كده بالعكس، وطبعًا أي مكان فيه ناس وحشين وأي مكان وارد إن هو هيقابل فيه ناس مش كويسين، بس يعني أنا باحاول أق أقول له دايمًا المكان ده لو مش مش مبسوط فيه خلاص مش هنروحه تاني، بس، يعني دي حتة م تحسّسه بالأمان شوية.
بالضبط. إمم، وبتحاولي تد وبتحاولي وبتحاولي كمان إنِّك تدّي له وقت في حتة إن أنتِ تقولي له لو لقيت حد بيعمل الحركة كذا أو بيقول الكلمة كذا آآ، ده وحِش أو كِخّة، تجنّبه وكده، فاهماني يعني؟
بصراحة ما باحبش أفتّح عينيه، يعني افرض هو ما سمعش حد بيقول كلمة كذا، هاقول له أنا الكلمة كذا أفهّمها له، مش هافهّمها له يعني أ
إمم. أو تصر تصرُفات مثلًا معيّنة مثلًا، لو لقيت حد بيعملها في الشارع ابعد عنّه أو ما تقرّبش منُّه، ما تتكلمش معاه، كده يعني.
آه يعني إمم.

والله حاجات وحاجات، يعني هو لو حاجة بقى مأثرة فيه أوي آآ ممكن يفتكر، ممكن، لكن هو برضو ما بيعرفش يكوِّن جُمل، ممكن مثلًا يقول لي: "حمزة ضربني." "طَب ضربك ليه؟" يدّي error، اللي هو: "أنا مش فاكر أصلًا إيه الموضوع، ما أعرفش، مش فاكر. هو أنا اتضربت وخلاص." "طَب أنت ضربته؟" آه أ
آه. طَب هل هو، هل هو دايمًا هو اللي بيعبَّر لِك وبيقول لِك والّا أنتِ لازم تسأليه وأنتِ قاعدة معاه؟ والّا تلاقيه فجأة قال لِك مثلًا يا ماما ده حصل معايا كذا النهارده؟
لأ لأ، أغلب ال لأ لأ، أغلب الوقت لازم أنا أسأله، يعني ذاكرة الأولاد برضو أنا ما أعرفش عمومًا إيه، بس الطفل 4 سنين وولد، ده ذاكرة سمكة حرفيًا، هو أصلًا يبقى جاي لسه من الحضانة، أقول له: "عملت إيه؟" "مش فاكر." "طَب أ miss القرآن لسه ماشية، حفظت إيه؟" "مش عارف."
إمم. بيبقى لسه م بيبقى لسه بيبقى لسه في السِن ده يعني م مش واعي على الدنيا أوي مش لسه مش واعي، آه.
آه، هو مش مش مش متذكر فعلًا هو عمل إيه، فأنا باضطر زي ما قُلت لك من شوية أسأله السؤال بلفّة شوية، طَب أنت الmiss قالت لي إن أنت عيطت، وبعدين مفهماه إيه بقى إن أنا ممشية وراك عصفورة بتشوف أنت بتعمل إيه في كل حتّة وبتيجي تقول لي، علشان هو لو ناوي يعمل حاجة من ورايا يعرَف إن أنا هاعرف <chuckles>
طَب دلوقتي أنتِ قُلتِ لي إن بتوفّري بين نسبة 60 ل40. هل النسبة دي ثابتة لكل أيام الأسبوع والّا في الweekend بيبقى فيه وقت أكتر بقى والنسبة بتتغيّر شوية؟ بحُكم إن ما بيبقاش فيه شغل الصبح يعني، بيبقى أجازة وكده.
والله مش بمزاجي، مش بمزاجي برضو، يعني أنت عارف الشغل اللي من البيت ده، الشغل الonline عمومًا ما لوش وقت ثابت، أنت ممكن في يوم تشتغل مثلًا 10 ساعات، ممكن يوم ما يجيلكش شغل أصلًا، وتفضَل طول اليوم فاضي.
إمم. فهو يبقى شغل مش ثابت زي الشغل اللي بترُوحيه الصبح يعني.
آه. ما هو كده كده شغل الصبح ما بيأثرش عليه، ز لأنه زي ما قُلت لك هو بيبقى في الحضانة فعادي. آه، هو مش موجود.
بيبقى في الحضانة. هو بيبقى في الحضانة يعني ال6 ساعات كلّهم بيبقى في الحضانة والّا بيبقى فترة منهم؟ ما أعتقدش إن فيه حضانة بتقعّد 6 ساعات.
لأ، هو بيصحى معايا، أنا باخده معايا وأنا رايحة، وأنا راجعة بارجع بدري قبله شوية، وباسيبه بقى ييجي هو مع الbus بعدي. يعني باكون في البيت قبل ما هو يرجَع البيت، فهو بييجي بيلاقيني يعني.
إمم. يعني هو يعني مع معنى كده إن هو بيقعد أكتر من 6 ساعات في الحضانة؟